सही कहा।
और अपनी जो असनी असली पर्सनैलिटी और वैल्यूज़ को डेवलप करें। क्योंकि असली रिस्पेक्ट दिखाने से नहीं आपकी सोच से आती है।
बिल्कुल, सही।
जी।
अ, ये आपने ज बहुत अच्छी बात कही जैसे कि अपनी पर्सनैलिटी, अपने रिस्पेक्ट दिखावे से नहीं आती है। आप कैसा बिहेव करते हो? आप बड़ो को किस तरह से देखते हो? क्या इज़्ज़त देते हो या अपने दोस्तों को किस तरह से देखते हो, किस तरह से वो अपने दोस्तों को गले लगाते हो। इससे पता चलता है कि उस आदमी की क्वालिटी क्या है? आदमी की सोच कितनी बड़ी है, अरे! सोच बड़ी होनी चाहिए, चीज़ें बड़ी नहीं होनी चाहिए। सोच जितनी जितनी आपकी सोच बड़ी होगी, उतने लोग आपके पास आएँगे, आपसे कुछ अ, राय हो या कुछ भी हो तो वो आपसे माँगेगे। दिखावा करने से वो सोचेंगे, अरे! यार, ये हमारा मज़ाक उड़ा रहा है, दिखावा कर कर के, मेरे पास ये चीज़ नहीं है इसीलिए ये कर रहा है। तो आपके पास लोग आना अवॉइड करेंगे। आप क्या कहते हो?
जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। और क्या। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। जी, जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कि हमें मतलब अपनी जो, जी, सोच को मतलब बदलना चाहिए अपनी।
बिल्कुल।
मतलब दूसरे क्या सोचेंगे ये हमें नहीं सोचना है।
बिल्कुल।
जी।
जैसी सोच आप बदलोगे ना, तो आपका मन भी शांत रहेगा, आप इतना शांति से रह सकोगे। आप दूसरों के सामने जब भी जाओगे कि एक मो रोल मॉडल बनना चाहिए। अरे यार! उस
जी, जी। हुँ, जी। और आपने मतलब ये भी है कि आदमी जो होता है, वो पैसा देख के इज़्ज़त ज़्यादा देता है।
हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। आजकल तो ऐसा हो गया है
दिल देख के मतलब नहीं देता है। आज का तो यही ज़माना ही यही है।